ज़रूर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके विचारों को जान करके, आप इतनी सरल सुलझी हुई हैं कि बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें आपके दिमाग में, मन में। तो ये बताइए कि अ, जो हमारे लोकल कपड़ों की जो मार्केट होती है क्या वहाँ पे लोकल कपड़ों को स्टाइलिश बनाकर उन्हें जैसे हमारे फिल्म स्टार्स पहनते हैं, जो हमारे सितारे पहनते हैं, क्या उतने लोकप्रिय किये जा सकते हैं?
जी। बिल्कुल। हाँ, अरे मैं आपको बताऊँ सेम टू सेम, डिट्टो ऐसे ही कपड़े मिलने लगते हैं। जैसे होता है ना कि अरे एक री मीम्स में तो चला था ना कि फलाना फ्रॉम मीशो, ढकाना फ्रॉम मीशो। ऐसे-ऐसे आ रखा है। जी हाँ, अ, जैसे अ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि देखिए डुप्लीकेट जो चीज़ें होती हैं ना जैसे एडिडास का अड्डास कर दिया या फिर
जी। अच्छा। बिल्कुल। हाँ।
हुँ, कुछ ब्रांड होते हैं उनके कुछ एक वर्ड या फिर एक लेटर इधर-उधर करके ना लोग लोकल बना देते हैं। और एक नज़र में इंसान पकड़ तो नहीं पाएगा। हाँ।
सही कहा आपने। बिल्कुल। 1st कॉपी, 2nd कॉपी बोलते हैं उसको, शायद।
हुँ, 1st कॉपी, 2nd कॉपी ऐसे बनती है। तो लोकल मार्केट में देखिए मैं वही ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि क्या ही है, लोग एक झटके में कितना ही देख पाएँगे। और कुछ लोग तो देखिए देख कर भी कहते हैं कि अच्छा ये उस कंपनी का है। तो मैं बोल देती हूँ हाँ, हाँ, ये उस कंपनी का है, जब्कि रहता वो लोकल मार्केट का है। हाँ।
बढ़िया। क्या बात है आप तो बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा ये बताइए कि वेश-भूसा अ, वेश-भूषा जो हमारी होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं, इससे हमारी पहचान बनती है? या फिर हमारे जो विचार होते हैं उनसे हमारी पहचान बनती है?
उ, जी।